Beh, le stagioni ehm bah, non è un argomento che delle volte uno ci fa tanto ci fa tanto caso, no, perché dice. "Mah, boh", poi soprattutto oggi con tutti in di corsa, oggi proprio la la la natura no no ormai è è fuori, è un argomento a parte dalla vita di oggi perché insomma
<chuckles> Eh, no, no, infatti assolutamente Eh, n-n-non ci si pensa.
e soprattutto se uno vive nelle città. Io per fortuna vivo fuori dalle città, però insomma nelle città ancora, ancora meno insomma, proprio.
Beh, beh. Questo fatto questo fatto di vivere fuori dalla città forse ti aiuta meglio intanto, ehm, come dire a scandire di più, a apprezzare di più anche il cambiamento delle stagion
Beh sì il ah beh Eh sì, c'è un rapporto un po' più un po' più un po' più eh certo, c'è più un rapporto un po' più vicino a questi aspetti qua, diciamo, naturalistici della vita, perché insomma ma no le stagioni indubbiamente influiscono eccome, perché insomma ma quello è anche un discor è anche un discorso legato al fatto al fattore animale che siamo, che insomma è uhm, i mammiferi
Eh. Beh, eh, chiaramente ci ci fa cambiare dei comportamenti certo rispetto le stagio
eh, generalmente i mammiferi nella nostra nelle nostre latitudini si vede, insomma vanno tendono andare in letargo, tendono d'inverno, cioè a-a-a rallentar a rallentare la fisiologia, il corpo rallenta.
Chiaro. E e guarda ti fac ti fa ti faccio questa domanda: quali sono le stagioni o se ce n'è una sola che che preferisci in assoluto, mhmm, di più rispetto alle altre?
Poi appunto, poi possiamo avere anche dei paradossi. Io per esempio preferisco l'inverno, onestamente. Eh, chiaramente preferisco preferisco l'inverno vivendo all'interno di una casa con con con dei comfort con con la possibilità di avere un riscaldamento.
Ah, oka okay; eh no ci sono ci son delle persone Eh beh, eh beh è chia <chuckles> no, no, chiaramente diciamo la la base è che comunque, insomma, si si parla d di gente che ha a disposizione
No, perché tante volte oggi parlando parlando con persone dicono: "Eh qua, io e su e giù"; ma vivendo oggi in casa, dove c'è la possibilità di avere dei comfort comodi, perché io mi scaldo col gas, quindi d'inverno non è che non è che devo andare a prendere il carbone, portare il carbone su per 5 piani o la legna su per 5 piani. Eh sai anche vivere con con la legna, ma, eh, poi può anche essere bello vivere con la legna eh! No, io ci son stato con la legna. È è magnifico avere una stufa a legna in un bell'ambiente grande, però
<chuckles> O la legna! A stufa a legna, un camino, un
Il gra ehm, la stufa, no, secondo me il camino è bello vabbè perché c'hai la fiamma lì che vedi, co ma il camino non non rende come come come la stufa a legna. Una bella stufa in ghisa ti dà un calore che è qualcosa di di di fantasti Io sono andato tan
Eh, eh okay. <chuckles> Ma la stufa. Sì, sì è quel E quindi e perché e e perché preferisci di più l'inverno?
Eh!